No, infatti è una strategia è quello di comprare le cose monoporzionate, per esempio il Philadelphia, che a me piace, non lo compro più, ho detto: "Basta, non lo comprerò più nella scatolina, ma comprerò i Philadelphia questi porzionati dentro la carta stagn"
Mh. Mh. Che sai cosa? Uhm, a volte noi sbagliamo per colpa dei dei prezzi, perché tu dici: "Guarda, la monoporzione costa tanto, ma a 'sto punto vale comprare quello maxi", che poi butti perché non lo m mhmm, invece, a te ti basta proprio quella costa assai, magari costa un certo, ci vai a perdere
Sì. Mh-mh. Ecc no. Un paio di euro in più però quantomeno non lo butti, cioè, sicuramente. Ehm, poi, ecco, uhm, come te, non compriamo la roba fresca e la teniamo in frigorifero, mhmm, b per più di un paio di giorni, cioè, la consumiamo subito, e gli insaccati, per esempi, se li consumiamo, li consumiamo freschi, non compro più la roba in busta perché poi me la scordo, e resta là a marcire. Ehm, compro quello che mi serve in giornata.
Però tipo Eh. Esatto. Mh. Mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Esa Assolutamente. Mh-mh. Brava, brava. Ehm, magari, se li hai pure vicino i negozi in questione ancora meglio, quindi se ce l'hai nel tragitto lavoro casa, dico, non ti costa nulla recuperarla. Quindi
Esatto. Assolutamente. Ma così come la f la la spesa dal fruttivendolo, cioè prima compravo un quantità di verdura, riempivo il frigorifero, mi faceva stare bene il fatto di a uhm, di avere il frigorifero pieno, però poi, mhmm Sì.
Mh-mh. Ecco, è quello il discorso. Ci piaceva vederli belli pieni, però poi è
Però poi le carote, le zucchine è un peccato oggettivamente buttare tutto no mhmm, non è il massimo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. La frutta, ehm, molte cose vanno a male, anche la lattuga, quelle in busta non le compro neanche più perché poi le dimenti
No, no, no, no. Io ormai la compro fresca e la avvolgo nei canovacci, e si mantiene anche di più. È stato un piacere. Anch'io.
E niente. E io ti ringrazio per questi spunti, così vediamo un po' di regolarci ancora meglio. Grazie mille. Ciao, ciao.
Di organizzarci. Ciao, grazie a te. Ciao.